É, tem essa tem essa vantagem também dessa época do ano, todo mundo está mais disponível para se encontrar, né?
E com isso tudo que É, aí, que tem que fazer ou faz um esforço ou se estiver fora de realidade, ali, aí, poupa 1 ano e depois vai para o ano seguinte igual, esse ano, eu já estou decidido, assim, né, hum, por mais que meu coração quer muito ir, eu vou seguir minha mente, sabe, eu vou economizar esse ano e, aí, chegar já junho, julho, eu já vou começar a poupar, ali, mas reservando dinheiro, já me preparando com base nos valores de passagem desse ano, aí, o ano que vem eu vou. <chuckles>
Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Claro, está certo. Está certo, às vezes, é um caminho também, né, você não precisa se poupar de se de de fazer alguma coisa que você quer para sempre, né, se se não fazer só para poupar, mas você pode se programar para, de repente, fazer o sacrifício 1 ano, né?